Wa sag noch mal.
Du meinst jetzt so mit'm am Ballermann mit Trinken und so, so 'ne ausgelassene Stimmung?
Mhm. Ah, mhm, mm, na, na, es Trinken nicht. Ich meine, im Allgemeinen, das das Leben ist doch ziemlich, äh, gestresst und, äh, mehr aggressiv im Moment.
Ja, aber so Ballermannlieder sind ja immer ekelhaft, ne? Also also, es soll ah, ja hat für mich mit Trinkliedern nix mehr so zu tun. Aber aber wenn die das toll finden, sollen sie machen. Aber ich finde es halt
Ja, ne? Ne? Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Zu tun. Ja, ja. Na ja. Rumlachen. Ja, genau.
äh, schockierend 'n bisschen, so Musik, ne?
Ja, ja. Ja, und deshalb machen sie’s vielleicht, weißt du? Äh, es kann gut angehen. Ja, die wollen sich gegenseitig imponieren. Das ist es. <laughs> Mhm. Ja, doch, ja, ist ja nicht richtig.
Deswegen machen sie's, ja. Ja, das kann schon sein. Ja, also ich finde es mega-assi, ne? Also, ja, und Ja, ne. Also, ich weiß nicht, ob das im deutschen Radio läuft, aber ich hoffe nicht, ne? Und ich hoffe auch, dass keiner das denkt, das wäre unsere Kultur, weil das ist ja schon
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ah, ah, d ja. <laughs> Ne, ich glaube, das haben sie schon mitgekriegt, ne? Oder ich denke ich doch hoffe ich doch. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne?
Ne? Meinst du? Hoffe ich auch. Also, ja, ne, so was finde ich nicht gut. Aber, ähm, ich finde ja gerade hier in Amerika auch so diese Country Music ist ja auch so ähm, kann ich hören, nicht alle, aber viele kann ich schon hören. Und ich finde, es gehört hier auch zur Kultur dazu, ne?
Ja, ja. Aha. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, viele, viele, ja, ja, sicher. Ja, auf jeden Fall, ne, 'n bisschen Banjo und so. Ja, ja, ganz klar. Na, die Musikkultur ist ja sowieso geprägt von hier drüben, ne? War schon immer. Ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht.
Ja, ja. Finde ich schon. Ja. Ja. Welche Musikkultur findest du denn am besten?

Ähm, also wenn wenn's f äh, Musikkultur, von Kunt Kulturen aus. Äh, ich meine, es gibt überall 'n bisschen was Schönes, aber ich ich, äh, ähm, am meisten finde ich so die Westerne, äh, also unsere Kultur mäßig, was halt in Europa und und dann hier drüben gibt. Denn, äh, manchmal, ähm, von Kulturen, sagen wir, im Nahen Osten. Ähm, manche Dinge hören sich gut an, aber andere Dinge, da flattern mir die Ohren. Ne? Ja.
Aha. Ja. Ja. Ich finde zum Beispiel, ähm, so Native American Music auch schön, ne? Mit den Panflöten und und so und den Trommeln und ja.
Mhm. Ja, ich auch, ich auch sicher. Warst du schon mal ja. Na. Ja. Warst du schon mal auf'm 'Powwow'?
Ähm, ich glaube, bei mir, im in 'nem alten Haus, da war, ähm, nebendran 'n Park und da konnte ich vom Garten zuschauen, ne? Also das war ja für die so 'n, bisschen so hat so so so so fast wie religiös ausgesehen. Da wollte ich jetzt nicht hinlaufen und sagen: „Hallo, ich schaue mal hier 'n bisschen zu.“
Ne? Ja. Ja. Mhm. Aha. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Na ja, ne? <laughs> Na, doch. Doch, doch, doch. Ähm, die meisten, äh, denen macht das eigentlich so nicht unbedingt was aus, ne? Und die Trommeln finde ich ja am besten, die Trommeln. Wenn Sie da sitzen, so 4 und 5- 5 Männer und dann, äh, ähm, ja, und, ah, da das ist doch so magisch, so super gut. Ja. Ja.
Mhm. Ja, deshalb, ich hab Also ich habe, ich habe im Haus so rumgewurstelt und auf einmal höre ich nur so Trommeln. Und da bin ich mal raus und dann habe ich gesehen, so am Fluss haben die sich, ähm, getroffen und haben dann so verschiedene Lieder gesungen in ihrer Sprache und, ähm, auch diese Trommeln und so, ne? Und getanzt haben sie auch. Und, ähm, fand ich sehr spannend, ne? Und es hat sich auch so gut angehört. Ich habe mich dann gefragt, was was was ob die so bestimmtes, vielleicht Regen an anfragen, oder oder für was. Weißt du, was ich meine? Ne, ich habe mich halt gefragt, ähm, was die Zeremonie also für was die war spez speziell, ne?
Ja. Ja. Ja. Getroffen, ja. Aha. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, es ist schön, ne? Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ne. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Jahre, ja. Hätten sie fragen sollen, die hätten Sie vielleicht, äh, dadrüber gefreut, ne? Weiß nicht, ja, sicher. Doch.
Ja. Vielleicht. <laughs> Es hat sich sehr, äh, familiär angefühlt, deswegen habe ich gedacht: „Ne, da da da schaue ich mal von 'n bisschen Abstand zu.“ Ähm, und, ne, aber es hat mich gefreut, habe ich noch nie gesehen, ne? Und es fand ich sehr schön. Da haben sich haben sich 'n ganze Familien haben sich da getroffen, ne? Und ja, war schön. Und das fanden wir sehr positiv. Also, das, ja, habe ich nie gesehen. Und wie gesagt, habe ich mitgenommen als was, ja, ich glaube, das war so 'n einmaliges Ding, wo ich, ähm, so, ähm
<coughs> Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, gut. Na ja, ja. Ja, es macht Spaß, macht doch Spaß. Mhm. Ja, ja, ja. Gut. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt kannst du das nie wieder sagen. Ja. Mhm. Aha.